あ、最近話題の熊とかも大丈夫ですか？
うん、うん。あ、そうですね、まだ見たこともないですね。あと、今年に関してはちょっとこう、こわやさがあったので、あの熊スプレーを一応、持ち歩くようになりましたけど、まだ出番もないですね。
<laughs> はい。 ああ。 あん。 出番ないすか？<chuckles>
うんうん。 あ、確かにでも熊に関しては、いいるものだ、山には熊がいて当然だぐらいな、心持ちが必要かなとも思いますね。ん、うん。
あの、い はい。 やっぱりでもそうですよね。彼らの要は住居に入っていくわけですからね。あ、うん。
うん、うん。 そうですよね。こちらがこう、お邪魔してる側なので、はい。うんうんうん。お邪魔しますという気持ちで行かないといけないです。はい。
お邪魔してる側ですもんね。え。今ええ。え。今話題になっているのはお邪魔されているから困ってるわけですもんね。
そうですね、街に結構彼らが来てしまっているので、あの、困っているわけですよね。うんうん。
うん。 ええ。 うんうん、うーん。 でもそういう意味では、あの、熊に対して
はい。
何て言ったらいんでしょう、ちょっと話変わっちゃいますが、熊に対しては特にその敵対的な感情をお持ちじゃないすよね。
あ、ないですね。特に山に入る分には。なんなら熊に <chuckles> 食べていただけたら、それはそれでいいのかなとも思ってますね。<laughs>
はい。 ええ。 <laughs> そうなんですか？<laughs>
そう、それぐらい思ってますね。<laughs>
はあ。<chuckles> 自然と一体化するってそういうことなんですかね。<laughs>
<laughs> あ、多分そうですよね。うん。まあ、まあ、だって熊として、熊の血肉となり、生きて残るわけですからね。<laughs>
うん。 <laughs> いや、いやいやいや、それはちょっとなるべく抵抗した方がよろしんじゃないですか？
あ、ま、そうですね。そこをこう望んでいくわけではないんですけど、うん、もしそうなったら、その時の諦めはつくのかなとは思ってますよね。うんうん。
そうですね。ん、ん、うん、ん。 なるほど、ふん。先ほど言った、おっしゃってたその自然との一体感とかそういうものって、あの、子供の時に山に入った時からもうあったんですか？
はい。 うん、はい。 ああ、でもなんか自分でこう認識的には、そんなに感じてなかったのかなと思いますね。あんまり子供の頃には、今自然と一体化してるとかっては思ってなかったですね。ただ純粋に遊んでたと思います。うんうん。
はい。 あ、りょうは思いませんよね、思いませんよね。<laughs> 遊びの延長で延線上で山に入って行って。